Und, äh, das war dann schon extrem lebensverändernd eigentlich durch die Erfahrungen, die ich dann da vor Ort gemacht habe. Und ich bin dann auch 2, 3 Monate da geblieben. Also ja, da könnte ich viel drüber erzählen, glaube ich.
Also, weil weil der Youtuber, den du, ähm also so du du hast 'n Äh, lass mich das kurz zusammenfassen. Also du hast 'n Youtuber äh, du dein Kumpel hat dir einen Link geschickt von 'nem Youtuber, der auf M Mallorca unterwegs war oder was?
Ja. Genau. Und den kannte ich da auch schon.
Okay, den kanntest du bereits, genau. Und, ähm, u und und den, äh w was ist danach passiert jetzt?
Ja, genau. Also der hat halt in diesem Video, ähm, unter anderem dazu aufgerufen zu, äh „Kommt doch hier alle mal her und wir leben hier zusammen und dann ziehen wir hier gemeinsam so 'ne Vision durch” oder sowas, ja. Und ich fand den auch Ja, also so von wegen, ähm, relativ unbeschwert leben, so in den Tag hineinleben, so was in die Richtung, ja. Und, ähm, das hat mich damals in meiner damaligen Lebensphase schon 'n bisschen angesprochen, muss ich ehrlich zugeben. <chuckles> Ich war auch noch jung, ja. Und ,ähm
Vision durch? Ach krass, okay. Mhm.

Und so bin ich dann an diesen Ort gekommen. Witzigerweise ist der Kerl selber dann nach 2 Tagen verschwunden, weil er in Arenal Geld machen wollte, hatte nämlich kein Geld mehr, blöderweise.
Ah, okay.
Und ich bin dann halt sozusagen, ähm ja, da aufgeschlagen, waren 2, 3 Deutsche da, die haben in 'ner, äh, leerstehenden Hütte mitten im Wald irgendwo gewohnt und aber unten, ähm, in der Bucht, da gab's schon so 'ne kleine bestehende spanische Kommune von Leuten, die ne, in Spanien ist das schon so 'n bisschen anders. Also, in Deutschland würden diese Leute einfach als Obdachlose gelten und in Spanien, wo die Leute halt n nicht ganz so reich sind wie in Deutschland vielleicht, da ist das schon eher normaler, ja, also
Mhm.
die werden da jetzt nicht unbedingt schräg angeguckt, weil die jetzt da, äh im Paradies leben. Ja, da muss man echt so sagen, ist halt auch 'n paradiesischer Ort. Kann man auch 'n irgendwie bisschen nachvollzie
Ja, klar.

Äh, das sind zum Beispiel so ähm, psychologische Punkte gewesen, wo ich mich dann weiterentwickelt habe, ähm überhaupt auf Menschen zuzugehen, ist vi mir seitdem viel einfacher gefallen zum Beispiel.
Mhm. Okay, ähm, und wie viel Mut hat das damals gebraucht? Also, äh, so diesen neuen Weg auch weiterzugehen?
Ja. Also, das ist immer wenn ich so drüber nachdenke, Entscheidungen in meinem Leben, wo man meint, das würde viel Mut erfordern. Wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, komme ich mir gar nicht so besonders mutig vor, sondern ich komme mir eher vor wie jemand ja, der hat 'n Wasserbecken vor sich mit kaltem Wasser und er springt einfach rein. Also, ich tue es einfach. Also, ähm ja.
<chuckles> Ja, okay. Also, du siehst gar nicht sozusagen, dass da Mut irgendwie notwendig war, sondern du bist einfach oder oder du treibst einfach vor dich hin und Dinge passieren, ne?
So 'n bisschen. Ich treibe mich da selber 'n bisschen vor mir her, weil ich will das halt in dem Moment einfach mal machen
Mhm. Ja.
und, ähm darum mache ich's auch. Also, ich glaube, wenn's mehr Mut erfordert, dann w waren's meistens nicht unbedingt so Entscheidungen, die hängen geblieben sind, sondern das sind dann halt Sachen, die die mussten dann sein und dann habe ich sie dann halt gemacht und habe dann dafür 'n bisschen Mut gebraucht.
Mhm. Und, ähm, d w was meinst du jetzt, äh, hat sich dann im Nachgang so äh, was hat sich dann am meisten so was hat dich dann am meisten geprägt? Eher, dass du so Spanisch gelernt hast, ne, und die spanische Mentalität bisschen besser kennengelernt hast oder was war so das, äh, was so so wo du sagst, so, das hat alles so, ähm, nachhaltig verändert?
Ja.

Erzähl mal von einem Zufall, der dein Leben nachhaltig verändert hat.
Ja. Lass mal überlegen.
<chuckles> Ja, alles gut.
Da gibt's <chuckles> ähm, da gibt's einen, ja. Äh, also wahrscheinlich gibt's auch noch mehr, aber das 1., was mir d jetzt in den Sinn gekommen ist, das war, ein ganz verrückter Zufall, der tatsächlich dann 'n t tiefen Impact hatte, wie man das so auf Neudeutsch sagt. Das ist schon länger her, das war vor hm, 2014 war das gewesen, also vor 11 Jahren.
Mhm. Ja.
Ähm, da habe ich ein YouTube-Video gesehen, äh, beziehungsweise das war schon das 5. YouTube-Video, was ich jetzt von diesem YouTuber gesehen hatte und das war halt damals so ähm, der hat halt so Lebensphilosophie betrieben und Weisheiten rausgehauen und, äh, sich so 'n bisschen als Guru hingestellt so, aber jetzt nicht ganz so ernsthaft, sondern auch bisschen als äh, auf auf spaßig. Und dann in diesem konkreten Video, was ich da gesehen hatte, da war er auf Mallorca an 'nem relativ unbekannten Strand, fast schon 'n geheimer Ort. So, und dann hm, hat also, mir hat jemand dieses Video sogar, äh, als Link geschickt. Das war schon mal der 1. kleine Zufall. Äh, mir wurde das geschickt und empfohlen und gesagt: „Guck mal, der, äh, will, dass hier L die Leute ihn an am Strand besuchen kommen, äh, das wäre doch voll was für dich.“ Und dabei hatte ich mir diesen YouTuber schon vorher angesehen und ich hätte das Video früher oder später eh gesehen. Aber der Zufall, den ich meine, ist eigentlich, ich habe dann rausgefunden, dass ich diesen Menschen tatsächlich über eine Ecke kenne.